Ah, maganda lang kasi sa rooftop pag kunwari hapon na umaga. So dun din kami tumatambay minsan pa kape-kape lang ayan, ah, tapos
Yun, meron bang halaman naging plantitos, plantitas ba kayo?
Ako lang ata ang ano, eh, plantita siya hindi masyado kasi busy sa trabaho. So, ah, well yung mga ano yung mga plan yung planga halaman namin nasa rooftop yan nasa terrace, so minsan yun din yung mga inaasikaso ko kaya, ah, minsan dun din ako pumupunta, eh, di ba sulok din siya ng bahay. So ayun, ayun, ah, dinidiligan ko inaayos ko yung mga halaman doon tapos, ah, yung mga paso mga bulaklak so pag naman
Hmm, mm. <chuckles> Yan. Hmm. Kinakausap niyo rin ba, ang mga halaman? <laughs>
Ah, minsan pag nakikita ko sigurong ano, ah, hindi na namumunga, hindi namumulaklak may ganun. So syempre pa simpleng "Uy mamunga ka naman, ano na kailangan ko na ng ano pang-gisa" parang ganun, oo. <laughs>
Magan ah, oo. Oo nga no. <laughs> Ay ano anong tawag dito, ah, pang-kusina din ng tanim katulad ba yan ng mga ano?
Ay oo pang-kusina. Oo para hindi ko na kailangang bumili yun. May gulay nga ako sa rooftop, may kalabasa ako dun, eh, namumunga na siya. Yes, ah, hindi ko siya tinanim, ah, sadyang di ba nagli naglilinis kasi kami ng ano ng dumi ng pusa tapos nilalagay namin sa sawdust tapos ini-stock namin sa rooftop tapos dun na rin ako nagtatapon ng mga pinagbalatan ng mga kalabasa mga gulay, eh, biglang may tumubo. Akala ko nga ano, eh, hindi siya tutuloy kasi ano, eh, nag tuloy-tuloy naman ayun may bunga na malalaki pa o di nakalibre ako ng kalabasa. Hmm?
Hmm. Ay wow. Talaga? Papaano? Ah. Ang galing na Oo nga ang mahal ng kalabasa ngayon eh, di ba? Malalaki ba ang bunga ng ano ng kalabasa?
Ay oo malalaki siya nakakapagbigay pa nga kami dun sa ano, eh, sa kabilang bahay. So sabi ko nga kasi favorite ko kasi ang squash, eh, pag bumibili ako ng per slice doon sa ano sa market, yung parang pang 1 pang 1/6 pa ata na porsyon, eh, nasa 40 na, eh, 45. Oo oh, eh, dito ano buo talaga siya na malalaki oh at talagang ano.
Yung sa inyo, ay wow. Hmm. Di ba ang mahal, di ba? Ay ang galing pagpalinaw ng mata yan, paborito ko din yan di ba may mga kalabasa na matatamis, di ba?
Ay oh. Oo yun yun talaga. Yung, ah, matamis talaga yung ano na tsamba na tumubo naman dun sa ano dun sa rooftop ayan.
Ang sarap. Ayan masarap, hmm, masarap ipaksiw ayan at da ay ipaksiw, i-ano pakbet sorry. <chuckles> Ayan ayan maraming salamat sa pagbabahagi ng iyong kuwento.
Oo, oo pakbet. Okey. Maraming salamat.

Ano ba yung pinaka-paborito mong ano, um, sulok sa bahay niyo? Bakit?
Buhay. Ang, ah, paborito kong sulok sa bahay 'no, ay yung kuwarto talaga. Ang kuwarto kasi siyempre, dun ako nagpapahinga, halos kalahati ng buhay ko nasa kuwarto Oo, di ba? 'Di ba? Oo.
Ah. Hmm, exactly. <laughs> Oo nga naman, 'di ba? Ayun ang pahingahan naman talaga, hmm. Ay, teka lang, hindi naman sulok 'yan. <laughs> Napalaka napakalaking sulok niya. <laughs> Hindi biro lang. Ay, sige po, go, hmm.
Mm. tap hmm? Ah. <laughs> A ay, hindi naman. <laughs> Sakto lang, oo. Tapos yun, ah, kunwari kapag, ah, gusto mong manood ng, ah, pelikula, manood ng K-drama, ayan, siyempre sa kwarto pa rin 'yan. 'Pag gusto mong mag-bonding kasama yung partner mo, sa kuwarto pa din, 'yon. So, yes, komportable kasi sa kuwarto. Parang talagang pahingahan talaga, kaya 'yon, kuwarto ang paborito ko.
Hmm. Ayan. Tama, komportable. Hmm. Exactly. Tsaka ano ano ba 'yan? Um, kumbaga walang yung workspace nasa ano din, nasa room din, nasa kuwarto mo rin? So, papaano nagagamit ang living room kung saka-sakali?
Naku, yung living room namin para sa mga pusa. <laughs>
Ay, talaga? Ay, marami kayong pets. Oh, my god.
Oo. Lima kasi yung pusa namin tapos pa-anak pa yung isa. So, parang, ah, halos na lang yung sa living room, mga pusa na lang namin yung nandun. Eh, siyempre 'pag pusa, alam mo yung kung saan-saan sila nauupo, humihiga. Eh, puro ano na, yung balahibo nila kaya ayoko ng umupo sa ano, sa sofa talaga, ayan. So, dito na lang ako sa kuwarto tsaka dito ko rin kasi ako nag ah, nagwo-work, ayon. Kaya tsaka mas gusto ko dito kasi siyempre tahimik. Sinasara ko na lang yung, ah, yung door ta's dito ako nagwo-work. Kasi 'pag diyan sa sala, kung ano-ano kasi yung ano, nilalaglag ng mga pusa. Eh, siyempre maingay. Minsan 'pag nag-aaw oo, mag-aaway pa. Kaya wala, nagkukulong na lang ako dito sa kuwarto, ayan.
Hmm. Mm. Balahibo. Ah, okey. Hmm. Oo nga. Sana. <chuckles> Oo nga. Mag-aaway pa. <chuckles> Oo nga naman. Eh, papa'no yung halimbawa, ah, so since eto ang, um, ayan, yung paborito niyong ano, 'di ba, place. Ah, dun sa bahay niyo. So, papa'no niyo pinapangalagaan yung yung space na 'yan? Ah, organize ba 'yan? 'Di ba sabi nga nila kapagka ano, masarap uwian yung ano, yung bahay na malinis, yung ganiyan, especially kuwarto, 'di ba? Masarap tulugan 'yan, 'di ba? 'Pag mabango yung ano, yung yung kobrekama, bagong palit. Kayo po ba, pa'no niyo ba ino-organize 'yan?
Hmm. Yes.